أحلى حاجة دلوقتي اللي هي ال آمم آآ ال اللي هي التيشيرتات الsimple جدًا، اللي هي اللي إحنا بنسمّيها دلوقتي التيشيرتات ال الPolo، نوع من أنواع التيشيرتات ال ال القطنية دِيّة ومش عارف إيه، كانت بتبقى تيشيرتات عملية، وهي موجودة زمان آآ كانت موجودة من زمان جدًا. آآ رجع بقى ي في في الفترة اللي فاتت 20 سَنَة كانت الناس بقى بتلبس القمصان الhawaii شوية، وبعد كده التيشيرتات اللي هي ما لهاش ما لهاش ياقة أصلًا، وبعد كده ابتدت ترجع التيشيرتات دي تاني، تمام؟ إب رجعت البنطلونات أنا باتكلّم على الرجالي، البنطلونات الclassic ابتدت ترجع تاني، الjupe آآ بالنسبة للبنت ابتدا يرجع تاني، على استحياء، بس هو ابتدا يرجع. آآ ففي حاجات كده آه. آآ وب بدليل مثلًا اللبس الformal لمّا بتروح البنت تعمل أي interview يقولوا لها الformal ما بيبقاش بنطلون، بيبقى jupe. فهُم أ آه، ب ب ب يعني كُل حاجة بترجع لأصولها في و في وقتٍ ما. آآ امم.
امم. جميل. أيوه. أيوه، بالضبط. طبعًا، طبعًا. أيوه، بالضبط. بالضبط. هل هل من من وجهة نظرِك إن الnostalgia دي آمم دليل على مثلًا إن ال إن الناس مش راضية على ال على اللي بيحصل دلوقتي، أو نِفسها إن زمان يرجع تاني سواء في في موضة، أو سواء في في م في مثلًا موسيقى مثلًا، في تصميم حاجة مُعيّنة، آآ هل الناس في حاجات دلوقتي هي مش راضية عنّها ف فمحتاجة ترجع لزمان؟
آه. امم.